Ừm, tôn giáo bắt đầu à, nếu như, nếu như mà một người mà nói dối, tức là mình mà nói dối một người, đúng không?
Ừm.
Mình mà nói dối và không mình mình mà lừa được một người, thì đấy là lừa đảo, nhưng nếu như mình mà lừa được nhiều người thì nó là tôn giáo, mình đọc ở đâu đấy.
Không, mình chỉ hỏi bạn là tôn giáo nó có ph bản chất của tôn giáo có xấu hay không, hay con người làm nó xấu?
Ờ. Xấu hay không là tùy vào đúng rồi, là con người làm nó xấu. Thì tôn giáo tồn tại khi mà con người
Ừm, bạn có thấy chủ đề này nó đang hơi khó với bạn lắm hông?
Khó thật đấy, mình nghĩ là
Bạn là người chọn topic này, đúng hông? Ô kê vậy mình hỏi bạn nè, bản chất của tôn giáo nó có xấu hay không?
À.